Ang ganda ang ganda ng nasabi mo. Kasi alam mo, kadalasan oo kadalasan kasi di ba parang ano yun, eh, parang m may ibang tao na pag napupunta sa ganyang sitwasyon, kasi bago yan sa kanila. May iba na parang di naman talaga sila nag tatrabaho nung kasama pa nila yung asawa nila, pero nung naghiwalay sila <gasps> nap napilitan ng mag-work, yung iba naman talagang wala na nalugmok nalang sila dun sa part na naiiwan sila, ganyan, di ba, or nakipaghiwalay sila. Pero ikaw bumangon ka, nakaka-proud. Talaga.
Di ba? Eh iiyak na yan. Hmm. Mhm. True. Salamat. Oo, eh, syempre kailangan naman bumangon at at eto yung nakaka-proud dun, di ba. So, ah, nung nung nakapagpatapos ka na ng pag-aaral di ba, siyempre very proud ka sa sarili mo kasi parang, <tsk> "Kinaya ko yan", di ba? At sa naging "Oo ako yan." Nung naging professional true, "Dugo't pawis ko yan." Nung naging professional yung anak mo, ay, shocks, "Ayan ganyan dugo't pawis ko yan," ganyan yung ano ganyan yung resulta ng kapagka, ano, kapagka nagdesisyon ka sa buhay mo para magbago yung buhay mo, para magbago yung, ano, yung ikot ng mundo mo, ganyan.
Mhm, mhm. Mhm. Oo. "Ako yan!'' <laughs> "Gawa ko yan," <chuckles> di ba? Hindi yung True. Tama, alam mo napakaganda nun iba ka. Saludo pwede bang maging president ka na ng mga single mom? <laughs>
Di ba? Eh, <chuckles> ang very strong non. <laughs> Magtatayo ng ano no di ba? Pwede din naman diba, tapos kasama ka, ikaw yung, ano, ikaw yung um, secretary, ganyan. Di ba? Masaya yun siguro. <laughs>
True Secretary? <laughs> Di ba? Mabuhay tayong lahat. Kasi alam mo, i iba ang pinagdadaanan natin. Napakatatag natin mga single mom. Kaya alam mo saludo ako sayo at sa ating lahat. At maraming salamat sa naibahagi mo. Ah yun.
Tama, 'di ba? Totoo. Mhm. Maraming salamat din sa pakikinig, at tumatayo yung balhibo ko mula mula kanina pa.
Hmm.